อืม จริงค่ะ แล้วก็ถ้าเผื่อแบบว่าได้ ได้แบบมาไทยเนาะ ถ้าเผื่อแบบว่ามีโอกาสหลายวันหน่อยค่ะ ที่ไทยอะเขาก็จะมีแบบว่าค่อนข้างแบบว่าหลากหลายเลย อย่างสมมุติถ้าเผื่อเราเป็นคนที่แบบว่าปกติชอบเขียนคิ้วอยู่แล้วอะค่ะ เขาก็จะแบบว่ามีพวกร้านสักคิ้ว หรืออะไรแบบเนี้ย ที่แบบว่าอยู่ได้ถาวรอะ บางทีก็แบบว่าอยู่ได้เป็นปีเลย คืออาจจะทำให้เราอะ เออ ได้มั่นใจมากขึ้นเนาะ เวลาเรากลับไปแบบว่าประเทศของตัวเองแบบเนี้ยค่ะ เราก็อาจจะแบบว่าเวลาไปไหนอะ ก็ไม่ต้องเขียนคิ้วแล้ว แล้วก็มีแบบว่า เออ สักปากเนาะ หรือว่าแบบ เออ แบบพวกเหมือนแบบอุปกรณ์ที่แบบว่าแต่งหน้า หรือว่าแบบว่าพวกครีม พวกอะไรอย่างเงี้ย ก็ค่อนข้างเยอะ มีแบบคลินิก อะไรแบบเนี้ย ที่ให้เราแบบว่า เอ่อ หน้าแบบเรียบเนียนแบบว่าไวทันใจ อะไรแบบนี้ ก็มี อืม
อืม ค่ะ อือฮึ อือ ค่ะ อะฮะ อือ อือ อือ อือฮึ ค่ะ อือ อือ อือฮึ ค่ะ อือฮึ อือ โอ้โฮ ถูกใจวัยรุ่นมากค่ะ เอ๊ย ไม่ใช่วัยรุ่นแล้ว วัยคุณแม่มาก ที่แบบว่าอะไร ไม่ต้องแบบว่า ไม่ต้องใช้เวลานาน ๆ น่ะ ถ้าเกิดว่าอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ย ต่อให้เขามีตัวเลือกเยอะเนาะ ก็คือเป็นพวกครีมอะเยอะ แต่กว่าจะเห็นผลเนี่ยก็นานเหมือนกัน แต่ถ้าหากว่า ให้ไปทำหัตถกรรม อะไรเงี้ย ที่นี่ก็ค่อนข้างจะราคาสูงมากเลยอะ คือไหน ๆ ก็จะกลับไทยแล้ว ไปเลือกทำที่ไทยก็คือสะดวกรวดเร็วเห็นผลเร็วทันใจด้วย อันนี้ชอบเลยค่ะ แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่เราเป็นห่วงนะคะ ก็คือในเรื่องรูปลักษณ์ของเราอะค่ะ คือด้วยเหมือน อา อย่างที่บอกว่า เราอะเคยชอบแต่งตัวแบบเซ็กซีเนาะ แต่ตอนเนี้ยหุ่นของเรามันอาจจะไม่เหมาะสมแล้ว แต่เราก็เคยเห็นนะคะ คนที่เขาแต่ง ถึงแม้ว่าเขาจะมีรูปร่างท้วมเหมือนเรา อย่างเงี้ย แต่เขาก็แต่งตัวแบบออกมามั่นใจได้อะค่ะ แบบเนี้ยพอจะมีแบบว่า วิธีที่เราสามารถเลือกชุดให้เหมาะกับหุ่นของเรา เราควรจะไปหาข้อมูลจากที่ไหนดีคะ?
อา <chuckles> ใช่ ๆ อืม อา อืม มีค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม อา อืม